ดีมากเลยค่ะ ติด คะ? มีค่ะ มี โอ้ จริง ๆ ตอนเด็ก ๆ เนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบ จอมซนน่ะค่ะ คือแก่นมากแล้วก็ มีแก๊งอะค่ะ พอดีโตมาในมหาวิทยาลัย อา คุณพ่อคุณแม่ทำงานในมหาลัยอะค่ะ ช ใช่ เพื่อน ๆ ก็จะรุ่น รุ่น ๆ กัน แล้วก็ เราก็จะโตมาในมหาลัยเนาะ เราก็จะแบบว่า เป็นแก๊งจักรยาน ขี่ไปทุกคณะ เรารู้จักทุกที่ในมหาลัย แล้วก็จะกร่างมาก <chuckles> จะแบบว่า ถ้าแบบมีเด็กจากที่อื่นเข้ามา อย่างเงี้ย เราก็จะแบบแสดงตนว่า แบบ เราเนี่ย เป็นเจ้าถิ่นนะ <chuckles> แต่ก็ไม่ทำอะไรนะคะ แค่จะแบบว่า ขี่จักรยานไปมอง ๆ ก็แบบ "อ๋อ พวกนี้เหรอ? <chuckles> โอเค ไม่เป็นไร ไปแล้ว" <chuckles> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะไปแนว ๆ นั้น เช็กอิน เช็กอินให้เขาได้รู้เนาะว่า ใครใหญ่ที่นี่ อา
มีทาง ทางนู้นมีไหมครับ? ครับผม อ๋อ ครับ อ้อ อ้อ อ๋อ ครับ อะฮะ <laughs> ครับ เจ้าถิ่น <laughs> <laughs> ไปเช็กอินนะ
แปลก ๆ นิดหนึ่ง ค่ะ
<laughs> ก็จะมีแบบว่า
ใช่ แต่ว่า
จะมีช่วงหนึ่งอะครับที่ว่า เอ่อ สมัยมัธยม ก็ต้องไปอยู่โรงเรียนประจำ ก็ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่สนุกที่สุด เพราะว่าเหมือนว่า มีเพื่อนวัยเดียวกัน แล้วก็เยอะมาก อะ อะไรเงี้ย เพราะว่าเต็มหอ เลย หอรวมอะแหละ เอ๊ย หอ หอชายอะครับ หอชาย แล้วก็มีแต่แบบเด็กผู้ชายแบบ อ เป็นแบบเหมือนห้องโถงใหญ่ ๆ อะ แล้วก็ มีเตียง ๆ ๆ แล้วก็แบบห้องน้ำห้องใครห้องมัน ไรเงี้ย มันก็เลยแบบว่า เออ จะสนุก ใช่ มันจะสนุกมาก แล้วก็แบบ <tsk> เด็กผู้ชายอะพอมันรวมกันเยอะ ๆ อะ แล้วมันก็ จะ มันก็จะยิ่งดื้อ อะไรเงี้ย เออ
ใช่ ค่ะ อา อ๋อ เหรอคะ? เออ ๆ ๆ เออ อืม โอ้ ขนาดนั้น เลย อา จะทำอะไรแบบแผลง ๆ นิดหนึ่ง
ใช่ ก็ <tsk> มัน ก็ไม่ ไม่ค่อยมากเท่าไรนะครับ ก็จะแบบว่า เตะฟุตบอล ใช่ แล้วก็ ที่สนุกเลยอะ ก็คือเอา ห้องน้ำอะครับ ทาง ด หน้าเดินห้องน้ำอะ มันจะเป็นกระเบื้องยาว ยาวมากเลยอะครับ เพราะว่าห้องน้ำมันเยอะอะ 20-30 ห้อง อะไรเงี้ย แล้วก็ทางเดินมันก็จะยาว เราก็เอาน้ำสาด แล้วก็เอา เอ่อ แชมพูอะครับ ราดแล้วก็ทำเป็นสไลเดอร์ทางยาว <chuckles> แล้วมัน มันสนุกอะ เพราะมันยาวมากอะ มันก็เลยสนุก แบบสนุกมาก ๆ อืม ใช่ แต่
ซน ๆ เฉย ๆ ใช่ไหมคะ? อ๋อ ค่ะ อา อา อ โอ้โฮ! โอเค อุ๊ย นั่นสิ โอ้โฮ! ทางนี้แบบไม่เคยมีโอกาสได้ เรียนโรงเรียนประจำเลย จะกลับบ้านตลอด เพราะฉะนั้น ความสนุก มันจะจบอยู่ที่ตอนเย็นเนี่ยแหละค่ะ

ไปเจอที่หน้าห้างครับ หน้าห้างสรรพสินค้า ใช่ ช่วง ช่วงแบบว่าวันหยุด อะไรอย่างเงี้ย มันวันศุกร์ อะไรเงี้ย เราก็จะไปลงที่ห้าง แล้วค่อยกลับบ้าน แล้วก็ไปเจอเขา ก็แบบว่า <tsk> โอ้ ยังจำเขาได้อยู่เลยเนี่ย ลืมไปแล้วเนี่ย <laughs> นึก นึกออกเฉยเลย
อ๋อ อา อ๋อ <chuckles>
คือเขาจะน่ารักอะแบบว่า <tsk> ขาว ๆ อะ cha chubby chubby อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่า คือก็ไปรู้ว่าแบบ ไปให้คนถะ ตามดู อะไรอย่างเงี้ย ว่า เฮ้ย เขาจะไปที่ไหน เขาจะไปไหนบ่อย อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไปรู้ว่า เออ ตัวเขากับพี่สาวอะขายรอง รองเท้ามือสองอยู่ที่ตลาดนัด ใช่ ในอำเภอ อะไรอย่างเงี้ย ประจำ
เออ ๆ ค่ะ อ๋อ เออ เราก็ไปซื้อเหรอคะ?
เขาขายรองเท้าผู้หญิง แต่ว่าผมก็ไปส่อง ๆ ไปเลียบ ๆ ไปเดิน ทั้งที่ไม่เคยเดินน่ะ ไม่ ไม่ชอบเดินด้วย แล้วก็แบบไป แบบไปตลอดอะ แล้วก็ช่วงปิดเทอม เพราะว่าตอนนั้นเขามีแฟนอยู่ เราก็แบบไม่ ไม่ ไม่อยากไปยุ่ง อะไรอย่างเงี้ย พอปิดเทอมเขาเป็นพอดีเลย เขาเลิกกับคนนั้น ก็เลยมีโอกาสคุยกับเขา แต่ว่าคุยตลอดอะครับ แต่ คุยแต่ว่าไม่ ไม่ได้จีบไม่แบบโฉ่งฉาง อะไรอย่างเงี้ย ก็ <tsk> ก็ไป เวลาเขาไปซื้ออะครับ เขาจะต้องไปซื้อรองเท้า เอ่อ ที่สระแก้ว แล้วมันไกลแบบว่า พอดีว่า ผมอยู่ภาคตะวันออกอะ มันก็ไกลมาก อะไรเงี้ย แล้วก็นั่ง รถทัวร์ไปกับเขา เราก็นั่งไม่เป็นอะ เพราะเราไม่เคยนั่งรถโดยสารเลย อะไรเงี้ย เราก็เลยแบบไม่เป็น เราก็ต้องไปกับเขา ใช่ ไปจนแบบว่าไปทุกอาทิตย์อะครับ ไปกับเขาอะ ไปช่วยเขาทำนู่นทำนี่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่า... <tsk> ปรากฏตอนเปิดเทอมมาได้แป๊บหนึ่ง เขาประกาศว่าเขาคบกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง
อ๋อ อา ค่ะ อา อ๋อ อ๋อ อา ๆ อา ค่ะ อา เออ ก็นั่งไปกับเขา โอ้โฮ โอ้โฮ น่ารักมาก <chuckles> ค่ะ อ้าว fail เลยไหมคะ? ประสบการณ์อกหักเหรอคะ?
แต่ว่ามัน มัน มันไม่ใช่ความผิดเขานะเป็น เป็นเพราะ เพราะเราอะ ไม่ยอมบอกเขาว่า เราชอบเขา เหมือนว่าเราไม่ยอมขอเขาเป็นแฟนน่ะ แค่นั้น
อา เออ เขาก็คิดว่า เขาก็คิดว่าแบบ friend zone ใช่ไหมคะ?
เขาก็รู้อะ แต่ว่า เขาแบบว่าเขาอยากได้ความชัดเจนน่ะ เขาก็แบบเหมือนว่ากังวลว่า เราจะจริงจังกับเขาหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ย เออ
อ๋อ เออ เขาก็เลยแบบว่าไปเลือกคนที่แบบให้ความชัดเจนเนาะ
ใช่ ใช่ ใช่ ก็จากวันนั้น ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนเลย ใช่ ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนว่า ถ้าชอบใครอะก็จะบอก
อ๋อ เราเข้าใจได้ ความรักวัยเด็ก <chuckles> อา อ๋อ
คือว่าไม่ ไม่ได้ ไม่กลัว ไม่ ไม่กลัวว่า จะผิดหวังหรือว่าอะไร แต่บอกไว้ก่อน เพราะรู้สึกว่า เออ ไม่ได้ ไม่ได้บอก แล้วมันไม่ได้ เหมือนว่า อืม ไม่ได้ทำเต็มที่อะใน ในเรื่องนั้น ๆ ใช่ มันเสียดาย
มันเสียดาย เออ ก็ ถือว่า เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่แบบว่าได้เรียนรู้จากวัยเด็กใช่ไหมคะ? อันนี้

อ๋อ
ใช่
เข้าใจ ๆ อืม
อืม แต่มี มีช่วงหนึ่งอะค่ะที่แบบว่า เพื่อน เพื่อนเขาแอบชอบผู้ชายคนหนึ่ง เป็นรุ่นพี่ ช่วง ป. หก ค่ะ ป. 6 แล้วก็ ทางนี้ก็จะแบบว่า ไวค่ะ ๆ ทางนี้ก็จะแบบว่าเป็น เรียกว่า ช่วย เหมือนแบบเพื่อนอยากไปส่อง คือส่องสำหรับเด็กประถมมันก็คือแบบเดินผ่านน่ะค่ะ เดินผ่านห้องเขา แค่นั้น ดู ใช่ แล้วห้อง ป. 5 อ คือตอนนั้นพวกเราอยู่ ป. 5 เนาะ แล้วพี่เขาอยู่ ป. หก ป. 5 มันจะอยู่ด้านบน ชั้นบน ป. 6 มันจะอยู่ชั้นล่าง แล้วแบบว่า เราก็แบบว่า เอ่อ ทำเป็นไปเข้าห้องน้ำ แต่ว่าเรา เดินผ่านห้องเขา คืออ้อมโลกเลยอะค่ะ เพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ชั้นบน
อา ๆ ครับ โอ้โฮ ค่อนข้างไวนะครับ <chuckles> อ๋อ อะฮะ อ๋อ เหลือบ ๆ ครับ อือฮึ อ๋อ <chuckles> คือนึก นึกออก ๆ
ใช่ แล้วก็แบบว่ามี มีช่วงกลางวันที่พี่เขาก็จะมาเล่น มาเล่นปิงปองรองเท้าค่ะ คือหมายถึงว่า เอารองเท้ามาเป็นไม้ปิงปองอะ แล้วทางนี้ก็แบบว่าต้องรีบกินข้าว ข้าวเที่ยงอะค่ะ เพื่อวิ่งมาดูพี่เขาเล่นปิงปอง
อ๋อ โอ้ ครับ
คืองงมาก
อ๋อ <chuckles> อื้อฮือ <chuckles>
ใช่ Pup Puppy love ของเพื่อนตอนนั้น แล้วแบบว่า เหมือนเขาก็แบบว่ากุ๊กกิ๊กกันมี Messenger อะค่ะ ช่วงนั้น เขาก็แบบ ส่ง ส่งคลิปหากัน เป็นคลิปแบบว่าร้องเพลงนะคะ คือร้องเพลงแบบ แต่ เนี่ย ที่ ไอ้ ที่ขำนะคะคือฝ่ายชายอะร้องเพลง เอ่อ "คำว่ารัก มันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว" เราก็แบบว่า ฮะ นี่คือเพลงจีบเหรอ <chuckles> อะไร <chuckles>
อ๋อ อ๋อ โอ้โฮ <laughs> อืม <chuckles> ทำไมแบบเพลงมันหักมุมอะครับ? <laughs>
ใช่ค่ะ ก็น่ารัก ๆ นั่นสิ
<giggles>
เออ มีไหมคะ? มีบ้างไหมคะ? แนว ๆ นี้ เรื่องรัก ๆ อะไรอย่างงี้
มีครับ แต่ว่า พอ พอผ่านจากช่วงประถมอะ แล้วก็ไม่มีอีกเลย คือมาอีกทีว่า ช่วงมหาลัยเลย เอ๊ย ช่วง ช่วงมัธยม
อา โอ้
ใช่ แล้วก็จะเป็นเด็กต่างโรงเรียน
โอ้โฮ โอ้!
เพราะว่า เพราะว่า เราอยู่โรงเรียนประจำอะ เอ่อ คือว่า เหมือนว่า ก็จะพิเศษกว่าคนอื่น ด้วย เพราะว่า เป็นเด็กประจำใช่ไหมครับ คุณครูเขาก็จะแบบว่าจะเข้มงวดกว่าคนอื่น ไรเงี้ย อืม พอเราเข้ามาแบบว่าพิเศษกว่าคนอื่นเขา อะไรเงี้ย มันแบบว่าเด็ก เด็กหอจะต้องแบบว่าดีกว่าเขา อะไรอย่างเงี้ย เข้ารูปเข้ารอยกว่าเขา อะไรเงี้ย ใช่ เราก็จะ จะไม่ค่อยได้ หะ คือว่าห้ามมี ไม่ คือไม่เคยมีเรื่องชู้สาวเลยอะครับในโรงเรียน ก็คือเราก็ไม่ชอบอยู่แล้ว ใช่ ไม่ ไม่ชอบที่ว่า ใครมาแบบยุ่งเรื่องของเรา ไรเงี้ย เราก็จะไปจีบเด็กนอกโรงเรียนแทน เด็กต่างโรงเรียน
อา ๆ อา อา อ๋อ เออ อ๋อ ห้ามมีแฟน อ๋อ อ๋อ โอเค โรงเรียนใกล้เคียงไหมคะ? หรือว่า
ใช่ ก็ไกลอยู่ <chuckles> ไกลก็แบบว่า
ห่างออกไป อ๋อ ไปเจอกันยังไงคะเนี่ย?
ก็